Tu sais, je suis un petit peu, heu, «peinée» entre guillemets en ce moment. Je sais pas trop où donner de la tête en tout cas. Parce que, heu, tu sais, je j'ai repris le travail après une période, heu, de pause. J'ai été, heu, en congé, heu, maternité et hem
Oui.
cause congé maternité d'ailleurs assez, heu, assez prolongé, heu et heu, voilà, j'ai repris le travail, je sais pas trop où me mettre parce que, bah, déjà mon enfant me manque énormément. J'ai l'impression un petit peu de l'abandonner et que, heu, bah, v voilà, je dois, j'ai l'impression de tout reprendre au niveau du travail, je me suis absentée, heu, bien, au moins 6 mois quand même, hein. Heu et heu, voilà, j'ai l'impression de repartir à 0, de de plus être à ma place en fait et heu, beh, j'aimerais avoir des conseils pour un petit peu sortir de de cette mauvaise passe quoi
D'accord. Mmh. Mmh. D'accord. D'accord. D'accord. Ça fait combien de temps que que tu as repris, heu, ton travail?
Bah, c'est assez récent, hein, ça fait quelques semaines. Après, heu, je suis pas, heu, tous les jours sur site, parce que j'ai le droit au télétravail, heureusement, j'ai envie de dire. C'est c'est quelque chose qui me permet moi de, hem, d'un petit peu, heu, m'y retrouver, hein, pour le coup. De passer du temps à la maison et heu, de pouvoir jongler entre ma nouvelle vie de maman et heu, mon mon travail. C'est ça et heu, ouais donc c'est tout frais et j p je me dis que c'est peut-être le temps d'adaptation, le temps, heu, faut que je me laisse du temps. Mais en même temps, c'est c'est assez difficile quoi de de de prendre du recul.
D'accord. D'accord. N oui. Et ton travail? Mmh mh. Et qu'est-ce que tu ressens pour le moment quand tu quand tu es pas en télétravail et que tu vas travailler, heu, en sur place, sur site?
J'y vais vraiment, vraiment à reculons. J'ai l'impression d'être obligée d'y aller parce que ce qui me m me peine le plus, c'est d'abandonner mon fils. En fait, je pense à lui toute la journée, tu vois? Je me dis que, bah, j'aurais préféré être avec lui et heu, heu, passer du temps avec lui, le voir grandir, heu, plutôt que de le confier à une nounou, heu, qui enfin voilà, je sais pas ce qu'il fait de sa journée. Je sais pas si c'est le post partum qui fait ça, si c'est un sentiment, heu, légitime et et normal, heu, je sais pas si ça va passer non plus et heu, c'est vraiment ça qui me peine le plus, j'ai du mal à rester concentrée, heu, au travail, hein, pour tout te dire.
Ah ouais? Moui. Oui. Bien sûr. Oui. <chuckles> Oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr et le télétravail, tu en as souvent ou c'est, heu, c'est majoritairement sur site, heu, quand tu bosses?
Non, télétravail, j'en ai, heu, 3 fois par semaine. Donc c'est plutôt bien. Heu, même au niveau du des horaires et cetera, tu sais, j'ai des horaires, heu, aménagés. En fait, je fais un petit peu ce que je veux. J'ai des horaires flexibles, si tu veux. Donc, heu, d déjà je peux, heu, rentrer en fait, heu, j p je peux commencer à travailler assez tard, je peux quitter le travail assez tôt et rattraper, heu, sur une journée où je serai à la maison par exemple ou, heu, voilà, faire en sorte que, heu, le temps que je ne passe pas au travail soit débité de de mon compteur. Donc, heu, pour c pour ce sur ce point là, c'est assez, heu, assez flexible, j'ai quand même pas mal de possibilités de m'adapter, quoi.
Ouais. Et tu D'accord. Ah, c'est bien. Oui. D'accord. Mmh. Oui. Ça c'est assez positif du coup que ton travail, heu, te laisse, heu, hem, cette logistique de temps. Hem, parce que du coup tu peux t'adapter finalement, heu, à à ton enfant. Est-ce que, heu, en télétravail, tu fais quand même garder ton enfant ou tu le, mmh
Ouais. C'est ça.
tu le gardes avec toi?
Beh, écoute en fait, heu, je le fais parfois, parfois non. Après, c'est vraiment tout récent, hein, parce que j'ai repris, voilà, il y a quelques semaines comme je te disais, mais, heu, disons que heu, tu sais heu, i i il est encore tout petit et il a vraiment besoin de moi. Heu, je suis quand même sursollicitée donc c'est vrai que si je le garde en en en télétravail, c'est vraiment très, très difficile en fait d'être, heu, cent pour cent, heu, concentrée déjà et heu et heu, dédiée à à à mon travail plutôt qu'à mon enfant et heu, donc c'est vrai que je pense que le mieux sur, heu, si je vois sur, heu, sur le l sur la durée, c'est de le l le faire garder, heu, quand même quoi.
Moui. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Concentrée. Mmh mh mh. Oui, oui. Non, mais c'est normal, c'est mmh, c'est c'est c'est compliqué de trouver sa place, heu, quand on vient d'être maman, quand on a passé 6 mois à la maison, de reprendre le travail. Heu, l'avantage effectivement, c'est que tu as des horaires qui sont quand même aménagés et que tu as du télétravail et ce que tu ressens, je p je pense que beaucoup de mamans, le ressentent aussi. C'est ce que j'ai pu attendre en autour de moi et hem, faut pas que tu culpabilises, heu, de de, mmh, de ce que tu ressens, c'est normal. Heu, est-ce que pour le télétravail, comme tu le gardes un petit peu, mais c'est, heu, aussi compliqué, tu aurais pensé à, peut-être, le le faire garder en demi-journée?
Ouais. C'est ça. Mmh mh.
Par rapport à tes horaires, d'essayer de trouver, heu, par rapport, heu, aux horaires de sommeil de ton enfant, de regarder à quel moment de la journée tu peux l'avoir et à quel moment de la journée, tu peux aussi le donner à la nounou, hem, pour pouvoir «jongler», entre guillemets, entre ton rôle de maman et ton travail, de manière douce, au moins quelques semaines, le temps que tu reprennes ta place au travail à 100 %.
J j'y Mmh mh. Je t'avoue que j'y ai pas pensé, en tout cas, pas pleinement, à faire du du mi-temps, on va dire, parce que, heu, j'ai un, bah, en fait, quand, heu, le le contrat que j'ai avec la nounou, heu, en gros, heu, i i il peut pas être changé. C'est-à-dire que, même si, heu, j'ai signé avec elle un contrat pour une journée, heu, pour du temps plein et qu'il y ait pas, heu, tout le temps et ben, je paye quand même. Mais après ça, c'est pas grave, si tu veux. Mais hem, en fait, que je ce que je fais, plutôt, c'est que je vais le récupérer, heu, beaucoup plus tôt que, heu, que qu'habituellement. Donc heu, ça, c'est quelque chose qui me, bah, qui me conforte, qui qui qui me rend bien service, pour le coup et heu et heu et voilà. Après, c'est c'est c'est surtout, heu, tu sais, le le sens, c c'est surtout ce que je ressens, parce que je pense que c'est légitime d'une part, mais, heu, en même temps, c'est, hem, j'aimerais que c'est ç ça soit pas quelque chose qui qui qui dure trop, quoi. Que je je puisse passer à autre chose, heu, assez rapidement pour être assez sereine dans dans mon travail, parce que je te cache pas que j'ai carrément, heu, beh, limite, heu, envie de de démissionner ou de me mettre en arrêt de travail, heu, pour justement me consacrer à mon fils, quoi.
Ouais. Oui. Oui. D'accord. Mmh mh. Moui, oui. D'accord. Oui, oui. Oui, tu Ça te touche, vraiment, en fait, heu, c'est c'est vraiment quelque chose qui te touche, hem et et c j'ai envie de dire que c'est un peu normal, que tu viens d vraiment de reprendre le travail. Est-ce qu'il est possible de négocier avec ton employeur, hem et est-ce que toi financièrement, tu peux te permettre de faire, heu, un peu moins d'heures, au moins sur, je sais pas, 2-3 mois et heu, renégocier pour passer à 100 %, heu, selon comment tu te sens, le temps de r remettre ta place, finalement, heu, de manière progressive, sans être brutale?
Bah, c'est une bonne idée, à laquelle j'avais pas pensé jusqu'à présent. Parce que même si, heu, tu vois, je t'ai dit que je voulais, heu, limite démissionner, j'ai quand même, heu, une certaine, hem, j'ai j'ai l'impression aussi d'être d'avoir une certaine obligation par rapport au au boulot. Heu, dans le sens où, bah, j'étais absente quelque temps, que tu sais, il y a beaucoup de travail que, bah, heu, en fait, quand je là officiellement, j'ai repris et heu, pour moi, je dois être vraiment, heu, autant disponible, heu et efficace qu'avant et c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé, mais, heu, ça peut être une bonne solution sachant qu'en plus tu vois, j'ai quand même un manager très très très à l'écoute, très humain et heu, qui pourrait effectivement, hem, m'aider, heu, à à passer, heu, cette, heu, cette étape. Donc, heu, je pourrais effectivement, heu, en parler, pourquoi pas, heu, demander à être à 80 %, heu, pendant quelque temps, ça peut être, hem, ça peut être une solution ouais. Ouais, ouais, ouais et d'un d'un p m d'un p d'un point de vue, hem, plutôt on va dire psychologique, hem, est-ce que tu saurais peut-être, je sais pas comment faire pour aller un petit peu de l'avant et pas en fait oublier un petit peu, re re p ne pas ressentir, heu, cet abandon là que je je je fais subir à mon fils?
Oui. Oui. N oui. Oui. D'accord. Mmh mh. Oui, oui. C c'est Je t'écoute, pardon. Mmh mh. M m moi ce que je conseillerais c'est, heu, de, peut-être, voir ton travail comme une ressource, hem, de revenu qui qui vous apporte du confort, te dire que tu pourras, heu heu, partager plus d'activités, heu, avec ton enfant. Hem, te dire que ce n'est pas de l'abandon, que c'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent autour de toi. Hem, que t que ton fils, heu, quand quand tu n'es pas là, il est il est entre de bonnes mains. Je suppose que quand tu as choisi ta nounou, tu l'as fait avec beaucoup d'exigence et heu, que tu l'as bien choisie
Mmh mh. Mouais.
et heu, que c'est une bonne personne et heu et qu'au contraire quand tu, heu, rentres à la maison plus tôt, heu heu, et que tu es ravie de ren de de retrouver ton enfant, bah, lui aussi
Mmh mh.
et heu et voir vraiment lav la chose de la manière la plus positive possible et de te dire que que c'est un moment pour toi aussi, quand tu te retrouves au travail et que surtout, surtout Tu y vas progressivement et heu, que ton ressenti, il est normal et heu, de ce que j'entends ton manager est très humain
Mouais. C'est ça.
et heu, si vraiment tu sens dans quelques jours ou quelques semaines que ç ça va pas du tout, heu, que tu ressens vraiment ce manque, essayer effectivement de négocier, heu, par rapport à ce qui est possible, par rapport à tes besoins et heu, les besoins de ton employeur, heu, de trouver finalement un équilibre, pour pouvoir te retrouver avec ton enfant et plus ressentir, heu, cet effet d'abandon que tu as.
Ouais, c'est vrai c'est c'est une bonne façon de de pouvoir relativiser. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a vraiment, heu, bien marquée, c'est que, hem, ben, en fait, heu, je heu, c'est pas que j'ai besoin d'aller travailler mais en tout cas, ça tend à me, mmh, faire retrouver un certain équilibre aussi, parce que être, heu, trop focus, heu, bah sur mon mon mon boulot, on va dire, de maman et heu, oublier tout ce qui se passe autour que ce soit le travail-là parce que c'est de ce dont on parle mais heu, que ce soit aussi en fait, heu, ma personne, m'oublier, parce que pleinement focus sur mon fils. Exactement, c'est vrai que, heu, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé et je pense que j'ai besoin d'avoir cet équilibre-là pour, heu, ben remettre petit à petit, hem, au peut-être pas le pied à l'étrier, c'est pas le terme mais en tout cas retrouver, heu, cet équilibre-là, dont j'ai besoin, quoi, donc, heu, ça peut être une bonne façon de d'envisager d'envisager les choses et puis, tu as raison, c'est vrai que quand j'ai choisi ma nounou, heu, j'ai j'ai j'ai pleinement confiance en en elle, pour le coup et donc c'est vrai que, bah ça devrait me rassurer plutôt que de de créer de l'anxiété, heu, chez moi donc, heu, ouais, je je te remercie pour ces bons conseils en tout cas et puis, si je constate que, heu, ça fonctionne, heu, pas si bien que ça de de prendre ce recul-là, je je pourrais envisager aussi de, hem, de voir pour un 80 %, pourquoi pas? Ça peut, heu, je pense, grandement m'aider, en plus, du télétravail auquel j'ai droit, heu, bah c'est vrai que, voilà, tu as des personnes qui, heu, ont pas autant de chance que moi finalement, je suis quand même bien lotie, mine de rien et heu, c'est important que je je me rappelle, heu, cette chance que j'ai. Exactement, donc merci pour, heu, pour ces conseils qui m'aident un petit peu à à y voir un peu plus clair, pour le coup.
Oui. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Oui, en tant que femme. Bien sûr. Oui. Moui. Je t'en prie. Oui. Oui. Mmh mh. Des bonnes choses. Mais je t'en prie, ça m'a fait plaisir de d'entendre, en tout cas, je suis sûre que tu vas trouver des solutions et heu, que tout va bien se passer pour ton enfant et toi.